Hã, eu queria saber como você escolhe o que cozinhar durante a semana. Como você faz essa escolha?
Hum. Ai, olha. Depende da semana, sabe, <laughs> primeiro, assim, vou ser bem sincero, tá? Primeiro eu presto atenção como que vai ser a semana, se é uma semana mais, eh, ocupada, se é uma semana que eu vou ter mais tempo para cozinhar, porque isso, realmente, vai definir, né, o que eu o que eu vou fazer. Então...
<laughs> Ah. Aham. Aham. Você cozinha.
Eu eu gosto de cozinhar, não cozinho todos os dias, mas eu gosto de cozinhar. É, eu acho eu acho legal a gente cozinhar, mas depende da semana, se for uma semana muito ocupada que eu esteja trabalhando, fazendo isso, fazendo aquilo, aí não não consigo cozinhar né, mas, eh, eu sou bem brasileiro para comida, assim, eu gosto muito de arroz e feijão. <giggles> Então, o que eu costumo cozinhar pra semana vai ser sempre o feijão, eu sempre cozinho feijão para a para a semana toda, assim, sabe.
Aham. Aham. Hã. Aham. E aí você deixa congelado ali na geladeira?
É, exatamente, eu faço porções, né, e aí eu deixo congelado. E aí
Aham. E o arroz você faz, eh, sempre fresco?
Sim, o arroz eu faço, aí eu vou: "Ah, que eu vou comer hoje? Ah, vou comer um franguinho." Então eu só preciso fazer o arroz e o frango, o feijão já tem congelado, é mais fácil, assim, sabe? Mas eu já tentei fazer marmitas também, eh, mas eu eu acho que o a
Aham. Você fazer ou você comprar marmita de fora?
Já tive as 2 experiências, 2 experiências, eu fazia marmita, eh, eu gosto, a comida é minha, tal, eu sei o eu estou fazendo, mas dá muito trabalho, <chuckles> eu acho que dá bastante trabalho. E
Aham. Hã. Aham. É, aí você tem que pegar um dia, é isso?
É, tem que pegar uma tarde toda, assim, para fazer.
Aham.
Que aí você já faz para semana toda, mas dá muito trabalho, dá muita louça.
E aí você faz a mesma coisa, ou você faz o arroz com feijão, e e aí varia, como se diz o paulista, a mistura? <laughs>
<giggles> A mistura. <laughs> Então, é difícil isso porque se você quer fazer 2 coisas diferente, você vai ter que fazer muita marmita, né, porque você vai fazer frango, eh, dá, fica muita sujeira. Normalmente, o que eu faço? Eu faço frango e uma carne. E aí, eu faço marmitas, assim, de frango e carne. Mas, ao mesmo tempo, você fica comendo a mesma comida
Aham. Aham. Aham.
A semana toda, assim, não vai mudar, né.
E você faz o almoço e o jantar, ou você só faz o jantar?
Então, eu tenho feito bastante o jantar que vira o almoço do outro dia, sabe. <laughs> Aí, assim, eu faço o suficiente pra eu comer 2 dias, aí acho que 2 dias já tá bom, assim. Por exemplo, eu fiz um um franguinho com queijo e tal, ta ficou bem gostoso, só que hoje foi o 3º dia que eu comi esse frango, graças a Deus, acabou. Mas eu já
Aham. Hum. Ah! E você e v e você não tem companhia, assim, que coma <chuckles> que coma com você? <chuckles>
<chuckles> Eu tenho, e eu tenho eu tenho meus meus roommates aqui, mas eu acabo me planejando mais, assim, sozinho, sabe. Tipo, eu faço comida pra eles, tal, mas eu sempre, eh, não é sempre que eles estão no mesmo horário que eu, então, assim, eh, normalmente eu me planejo, assim, pra pelo menos, pra 2 vezes, pra 2 refeições.
Aham. E aí você congela?
Então, se eu tô fazendo no jantar, que eu vou comer agora, e pra comer amanhã no almoço, não, né, mas se eu vejo que eu fiz muita comida, por exemplo, esses dias eu fiz acho que estrogonofe, aí eu fiz muita coisa. E aí, eh, eu não ia comer tudo no outro dia, aí eu fiz marmitinhas e congelei.
Uhum. Ah, entendi.
É.
Aham. É, mas você se você, eh, tem a noção assim do que que pode ser congelado, o que que não pode, como que se congela, como é que
Ai colocando, eu coloco no no freezer se congelar congelou. <laughs>
<laughs> O problema é depois descongelar, né <laughs>
Ah, aham. Então, eu não eu eu não congelo
que o negócio fica assim, não fica bom. Congelar tudo congela, mas ficar bom depois é que é problema. <chuckles>
Não fica bom, né. É, eu f eu faço a tentativa lá. É, é tem coisa que não tem coisa que não não fica legal, né, muda a textura.
É, banana, por exemplo, né, uma coisa que se você descongelar fica preta depois.
Ah, eu nunca nem sabia disso. <chuckles> Nunca congelei uma banana, eu já comprei banana congelada, né, de saquinho assim, pra fazer, eh, smoothie, essas coisas assim, mas nunca peguei uma banana e con
<chuckles> <chuckles> Aham. Porque tem eh, tem algumas frutas, por exemplo, né, verdura é quase nunca, né, mas fruta que precisa de um eu não sei precisa de uma técnica lá pra poder, eh, ela descongelar com uma perfeição, né.
É. Sim, exatamente. É, a minha mãe diz que o o bom é você congelar, eh, quente, pegar pegar o o feijão quente e colocar no congelador. Tem gente que diz que não, que tem que esperar esfriar.
Aham. <clears throat> É, eu já ouvi falar que não, é.
É, cada um fala uma coisa, sabe.
É, porque fica e em, aliás eu acho que tinha um Um texto desse, né. <chuckles> Aí mas o que falava que porque se você congela quente, ele fica mais úmido, né, e essa umidade é que é ruim. Mas eu não sei como é que como é que é isso. Eu também, eu pego quente mesmo.
Hum. Uhum. Aham. Entendi. É, cada um É, eu também faço quente e coloco, mas, eh, eu não sei <chuckles> qual que é o certo. Eu congelo do jeito que dá, o tempo que eu tenho, eh, enfim, mas eu não congelo muita ver muita verdura não, porque eu acho que as verduras ficam ruins mesmo, né, tipo. Eu gosto, e eu gosto de ter uma saladinha, uma verdura mais eh, mais fresca, né.
É. Uhum. E você acha que o congelamento, eh, você colocar lá no freezer e dis depois descongelar, muda o sabor?
Eu acho que faz toda a diferença. Então, tem coisa que muda, tem coisa que não, por exemplo, meu eu sinto que o meu feijão, ele fica mais você sente mais o tempero depois que ele congela.
Aham. Aham.
Eu não sei porque, né, mas eu já congelo ele temperado, tem gente que não congela temperado, né. Então cada um faz de um jeito, assim, né.
Ah, sim. Uhum. Ah, então você faz todo o feijão
Uhum.
E, aí, você congela?
Já congelo, é, e temperado, já tempero, deixo ele gostosinho e congelo.
Ah, entendi. Ah, pois é. Ah, legal.
É, porque a minha mãe, ela faz sem temperar o feijão, sabe, mas eu gosto de colocar já um bacon no feijão, pra cozinhar junto, pra dar um gosto, sabe, aí, e aí, toda vez que você vai descongelar, você vai ter que temperar de novo, né, você vai ter que passar pelo processo de temperar e tal.
Aham. Sim. Aham. É. Mas não é aí que ele fica com um saborzinho legal, porque aí, você põe o alho, ali.
É, mas você já fez isso, né, a eh, pelo que minha mãe diz, o o tempero sem tempero, ele pode ficar mais tempo no congelador.
Aham. É.
Né, com o tempero menos tempo. É isso, assim.
É, é verdade. É. E você, por exemplo, eh, quando você não tem nada congelado ou não tem tempo, o que você faz?
Uhum. Ah, ai, eu peço delivery. <laughs>
E, assim, é mais frequente você pedir delivery ou é mais frequente você fazer a comida e o e congelar?
Ai depende depende da semana, né, mas te eu a eu tô sentindo que eu estou em uma fase de delivery mesmo, porque eu tô só praticamente sozinho aqui em casa, aí, já é um ponto, assim, que eu eu desanimo um pouco de fazer comida só para mim, né, porque, ah, é um pouco mais chato, né, você tá sozinho, não tem ninguém para compartilhar e, também
Uhum. Aham. Aham. Aham. É.
faz muita sujeira e você além de fazer a comida, você vai ter que lavar louça, eh, e a gente não tem dishwasher aqui.
Você tem que lavar louça e é muita comida, né, fazer pouca comida para congelar é mais difícil, né.
É, exatamente, aí, nossa, no final você faz um monte de sujeira e perde muito tempo, assim, cozinhando.
E o desperdício de comida? Que que você pensa do desperdício?
Uhum, ah, eu acho que é horrível, mas é um problema aqui em casa, viu.
Aham, você desperdiça muito?
É. Eu não só eu, meus roommates desperdiçam muita comida, eu se esse final de semana eu até fiquei irritado, assim, porque, eu joguei fora, menina, eu jo abri a o o congelador, eu joguei fora pra começar, eu joguei fora 6 potinhos de frutas congeladas, sabe, aqueles potinhos, que parece de um sorvete, né, Haagen-Dazs aquelas, marcas assim só que, que já vem as frutas lá ali que é é só você, ele já vem tudo congelado que é só você jogar no liquidificador ele vira um smoothie, isso é caro.
É mesmo? Aham. Hã. Aham. Hã, sei. Ah, que você compra? Aham, aham.
Sério, eu joguei 6 que estavam estavam vencidos há mais de 3 meses no congelador
Nossa, gente.
porque eles não eles compraram e não comeram. Aí a gente jogou joguei uma peça de de carne, sem brincadeira gigantesca, assim. Uhum, porque estava há mais mais de 1 ano no congelador.
E não comeram. Uma peça? Ah. Que isso. Porque que vocês não fizeram um churrasco? <chuckles>
Ai não fu não fui eu, não era meu, não compro esse tipo de coisa. E joguei também um um peixe congelado que também estava há muito tempo lá. E, então, assim, eh, as às vezes as pessoas se empolgam nas compras, né
Aham. Aham. É.
e não come porque é uma pessoa sozinha, né, como que vai fazer tudo isso, né.
É. É. E por que você acha que as pessoas compram tanta comida assim? Porque dizem que quando você vai no supermercado com fome, você compra mais, né. Será que é isso acontece com eles? <laughs>
É. Uhum. Então Pode ser, pode ser também, mas eu acho que tem uma questão de aproveitar, eh, preços baixos, né.
Ah, também, né.
Por exemplo: "Ai, eh, foi no mercado e estava com preço muito bom, ai, vou comprar que a gente faz", e aí no final não faz, eh, porque é ca
Não faz, porque quase não fica em casa, né.
Quase não fica em casa, e tem tem muito mercado aqui nos Estados Unidos que é muita coisa, né.
Aham. Aham.
Você compra peças grandes e tal, então assim, eh, eu acho que é uma junção, assim, de
Uhum.
de fatores, né.
É. E você você na hora que você vai fazer a sua comida lá para semana, você pensa, eh, só na na comida mesmo ou você pensa na sobremesa também. Como é que é? Ou você não tem muita feição por sobremesa?
Hum. Ah, não penso em sobremesa não. Não, eu adoro um doce, mas assim, eu nun nun nunca vou faz nunca faço uma comida do dia a dia pensando em fazer um so uma sobremesa. É uma coisa, assim, muito difícil de eu fazer, que é sobremesa, e se eu quiser um doce, normalmente eu tenho um chocolate, alguma coisa assim, mas nada que eu precisa fazer assim, preparar.
Aham. Mas você sem sempre tem que ter o arroz com feijão? Você não você n
Não preciso. Não, eu faço
você não é você é aquele tipo de pessoa que que tem que ter um um arroz ou uma massa, assim, uma carne, ou você come uma salada, assim, sem
Uhum. Não, eu como eu como eu como eu como outras coisas também sem ser o arroz e feijão, assim, eh, porque eu para falar a verdade, eu c eu como eu como comia muito arroz e feijão, hoje em dia, não como tanto, né, por estar fora do Brasil e tal, mas eu aprendi que eu não preciso todos os dias do arroz e feijão, sabe. Então tem muitas vezes, quando eu não faço mesmo marmita, né, de ter já arroz, feijão e tal, eh, eu acabo comendo um franguinho com um uma salada, um omelete, um eh, um eh, uma carne, aqueles aqueles wrap, né, sabe, assim, aquela massinha que você esquenta, com com um queijinho, presunto, alguma coisa assim. Eu não me importo não, assim, sabe, eh, mas tem dia que eu falo: "Nossa, eu preciso de um arroz e feijão". <chuckles> Principalmente feijão, tem dia que eu acordo, assim: "Nossa, hoje eu preciso cozinhar um feijão fresquinho".
sem Aham. Aham. Aham. Uma carne, assim, meio na salada, né. Sei, aham. Aham. Aham.
É.
E e então quer dizer que você acha que você cozinha mais do que pede delivery ou pede mais delivery do que cozinha?
Hum. Ah, eu acho tá tá empatado. Só que eu vou vou falar que eu peço mais delivery, porque quando eu cozinho, normalmente, eu tenho comido aquela comida ali por uns 3 dias, sabe. Então, tipo, o de o delivery é o vem uma vez e vai embora, né.
Hã. Aham. E você pede sanduíche ou você pede comida?
A a comida Ah, então, eu peço depende do dia, eh, a última vez eu pedi comida mesmo, pedi arroz, feijão, um frango e tal, de um restaurante brasileiro. E aí tem um segredo, esses restaurantes, esse que eu conheço, eles têm o prato deve custar, sei lá, uns 22$ por aí. Só que vem bastante comida, dá pra eu comer, assim, uns 2, 3 dias. É.
Hã. Ah. Olha! Legal então. Vale a pena.
Então vale a pena, vale a pena, porque eu como. É, eu compro e
Porque você pode variar, né.
É, então, assim, se eu não se eu quero fazer comida, mas eu não tô com com com vontade de cozinhar tipo, eu quero comer, mas eu não tô com tempo e tal, eu peço essa comida, que normalmente é pra 2, que eles falam, e eu consigo comer até 3 vezes, às vezes.
Aham. Olha, muito legal isso, né, de você poder guardar aquela comida. Por exemplo, você pode pedir 2 pratos diferentes e guardar aquilo ali depois, né.
É. E é o arroz e feijão É. É. É, exatamente. É, normalmente eu peço peço 1 e como 1 no almoço e na janta, e aí faço no uma outra no outro dia. Então, assim, eu vou me virando, sabe, eu não tô mais fazendo marmita pra semana toda e tal. Tô me virando.
Aham, então você aprendeu, <chuckles> né, pegou na prática a a consumir bem, né, e a se alimentar bem.
É. É. <chuckles> É. É o melhor jeito.
É, olha eu adorei nossa conversa. Muito obrigada, viu.
Ai, que bom. Fico muito feliz que você gostou e até mais.